Ben hediye seçiminde pek iyi değilim ya. Böyle gereğinden fazla zor bir mesele benim için hediye seçmek. Yani aslında sevdiğim insanlar var, ııı, ama, hani, nasıl bir hediye alırsam onları mutlu edebilirim, bunu, ııı, hayal etmekte, nasıl söyleyeyim, eee, kilitleniyorum âdeta. İşte, yanlış bir şey almak istemiyorum ya da, ne bileyim, yüzeysel görünmekten çok koş korkuyorum. Hani, almış olmak için almış olurum ya, yüzeysel olurum. Ya da karşıdakini mesela hayal kırıklığına uğratmak ihtimali de beni geriyor. Bazen insanlar beğenmiş gibi yapıyorlar ya, mesela onu yapmak zorunda bırakırım diye karşı tarafı, eee, geriliyorum. Bu yüzden, eee, basit bir hediye fikri bile benim için, eee, büyük bir mesele hâline geliyor. Mesela doğum günü öncesi en gene en çok hediye ne zaman alırız yakın arkadaşlara? Eee, doğum gününde alırız falan ya da, eee, şu an mesela bir kız arkadaşım yok ama kız arkadaşım varken ona hediye alırken, anneler günü anneye ya, ben genel olarak hediye alma konusunda çok kötüyüm ya.
Hımm. Tamam. Hımm. Evet. Anladım. Evet. Hımm. Anladım. Yani, ister istemez zor bir konu olabiliyor. Dediğin gibi, yani, özellikle önem verdiğin bir kişiye aslında güzel bir hediye almak istiyorsun. Onu hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorsun. Bir de dediğin gibi, hani, eee, o tepkiyi alırken, hani, acaba seni kırmamak için mi o tepkiyi veriyor yoksa gerçekten böyle mi hissediyor? Onun kararsızlığı olabiliyor bazı durumlarda. Eee, onu anlamak aslında %100 mümkün de değil. Bilemeyebilirsin. Ama, yani, eee, bu baskıyı kendinde oluşturmak sorunu çözmeyecek. Yani ister istemez seni daha da gerecek. O yüzden, eee, belki bazı şeylere odaklanarak bunu biraz olsun kırabilirsin. Böyle daha içine sinen hediyeler alınabilir en azından. Eee, şu anda peki var mı özellikle, hani, bir hediye alma durumun birine? O yüzden, hani, zorlandığın bir şey var mı yoksa genel bir problem mi?
Evet, evet. Yani. Eee, hem genel hem de y yakın zamanda var aslında. Şimdi, eee, aralık, ııı, sonuna doğru. Eee, bir arkadaşımın doğum günü yaklaşıyor ve bu hediye meselesi benim kafamda aslında büyüdükçe büyüyor. Yani, az hediye almaktan zaten kaçmıyorum gördüğün gibi. Eee, yani, kaçma sebebi şey, bec korku, beceremem korkusundan dolayı, böyle, eee, alamıyorum ama bir hediye almak istiyorum. Ama, işte, bu ne alacağıma karar verme süreci beni, hani, "kitliyor" dedim, ya, gerçekten kitli kilitliyor yani. İşte, onu mutlu edecek, gerçekten işine yarayacak bir şey de olsun istiyorum ama böyle, işte, yüzeysel ya da son dakika alınmış gibi durmayacak bir şey de istiyorum. Ve internetten bakıyorum, mağazalarda falan a algılarım açık ama, yani, böyle yanlış bir şey alırım diye de çok şey yapmak istemiyorum. Eee, o yüzden, eee, zorlanıyorum. Mesela yakın zamanda bir arkadaşıma hediye alacağım. Onunla ilgili bu durumu yaşıyorum ama genel olarak da yaşıyorum.
Tamam. Hımm. Hı hı. Hımm. Tabii. Evet. Hımm. Anladım, yani, emm, aslında bu anlamda gerçekten çok düşünceli birisin, hani, bu güzel bir şey yani sonuçta karşındakini zaten bu kadar düşünmesen, eee, bu hediye alma durumu senin için daha böyle zorlayıcı bir şey olurdu. Yani bir zorunluluk gibi olurdu. Öyle hissetmemen aslında çok güzel. Bu iyi bir başlangıç en azından, böyle düşünebiliriz. Eee, peki, eee, arkadaşına hediye alacağından bahsettin. Şu an için onun üzerinden ilerleyelim. Ama ilerlemeden önce, eee, var mıydı hiç böyle, ne bileyim, bir hediye almışsındır ama seni zor duruma sokmuştur, işte, utanmışsındır sonrasında? Hiç böyle kötü bir anın oldu mu yoksa genel anlamda böyle zorlandığın için mi, hani, böyle hissediyorsun?
Evet ya. İlerleyelim. Aaa, yoo, öyle bir şey hatırlamıyorum, yani ne aldığımı. Belki eee, sen sorunca düşündüm, çocukluğumda mesela, <chuckles> ilkokulda bir arkadaşımın doğum günü vardı. Hemen defter paketlemiştik falan, böyle. Çok, böyle, eee, şey kırtasiye işi de var da bizim ailede, oradan olduğu çok belli olmuştu falan. Böyle, hani, son dakika uydurulmuş bir şey gibi. "Acaba oradan mı?" diye ben de şu an düşündüm. Ama yakın zamanda, yetişkinliğimde böyle beni zor durumda bırakacak bir şey, eee, hediye, eee, ha hatırlamıyorum. Mesela bir viski almıştım arkadaşıma, çok mutlu olmuştu. Sonra benim doğum günümde o da bana viski hediye etmişti falan. Öyle bir gelenek ol oturmuş gibi bir şey olmuştu. Mesela onu çok düşünüp, eee, hani, o kolay, şişeyi de seviyor, alkolü de seviyor, mesela. Bir de viski özel bir viski, böyle, eee, Talisker marka. Eee, Islay viskileri, eee, İskoçya'nın. Oranın viskileri böyle turbalı olur, isli olur, işte, yosun ve iyot, eee, kokulu, tatlı, ııı, viskiler. Güzel viski seçmiştim. Ama şimdiki arkadaşım öyle değil mesela. O, eee, ortak ilgi alanımız futbol var mesela. Birçok ilgi alanımız var gerçi. Eee, o bana şey almıştı bir, eee, forma almıştı. Eee, Milan AC Milan'ın efsanevi kadrosundan eski, nostaljik bir forma almıştı mesela. Ben çok mutlu olmuştum.
Hı. <chuckles> Evet. Anladım. Hı hı. Süper. <chuckles> Evet. Hıı. Tamam. Evet. O! Anladım. Yani şöyle, eee, aslında, yani, böyle detaylara da dikkat eden birisin. İşte, viskidir, odur, budur yani bana viskiyi bile gerçekten çok, eee, ayrıntılı bir şekilde tanımladın şu anda. Eee, yani, birkaç belki ipucundan yola çıkarsak bu arkadaşına da rahatça bir hediye bulabilirsin aslında. Ama, şimdi, sana mesela bir forma gelmiş, yine senin buna benzer bir şeyle geri dönmen aslında, eee, onu heyecanlandırır mı sence yoksa aksine böyle biraz, hani, kolaya kaçma gibi düşünebilir mi, ne dersin?
<chuckles> Evet. Hıı. Evet ya, bana biraz şey olur gibi geliyor, yüzeysel olur gibi geliyor, aaa, formaya forma almak. Sanki viskiye viski öyle değil gibi. Eee, ama formaya forma nedense bilmiyorum, adlandıramıyorum ben de, eee, çok, ııı, basite kaçmak, eee, gibi olur. Yani bana öyle geliyor o yüzden o da, işte, yüzeysel kaçar. Hani, almış olmak için almışım gibi olur. Eee, o yüzden, eee, belki forma ben onu alacaksam başka zaman gene alayım da, eee, ama o doğum günü hediyesi başka bir şey olsa daha iyi olur aslında.
Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Hımm, anladım. O zaman şöyle, emm, doğum günü hediyesiydi, değil mi bu zaten?
Evet.
Hıı. Eee, arkadaşının başka ilgi alanları var mı? Yani böyle, hani, futbol dışında sevdiği, hani, böyle çok sevdiği şeyler yani bu bir atıyorum, belki bir sa hani, müzik alanında bir şey olabilir ya da başka bir hobi olabilir. Bildiğin bir şey var mı?
A ha. Var, ııı, kadınlardan çok hoşlanıyor. Slav kadınlardan çok hoşlanır. Eee, oralara, bilmiyorum, bir gezi mi olabilir diye düşündüm. Sonra metal müzikten çok hoşlanıyor. Eee, gitar çalıyor, eee, grubu var, eee, bundan hoşlanır. Eee, yemek yemekten çok hoşlanır. Eee, belki buradan bir şey olabilir mi, eee, bilmiyorum. Eee, başka? Sanırım ilk aklıma gelen 3 ilgi alanı bu, arkadaşımın.
Tamam. Evet. Süper. Tamam. Anladım. Yani, biraz tabii ki bütçene de bağlı bu arada. Bütçen nasıl? Yani böyle kısıtlı bir bütçe mi? Yani, çok aşırıya kaçmayacak şekilde birazcık o bütçeyi genişletme ihtimalin de olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Yani, bütçe konusunda, eee, gene, ne bileyim, bence, işte, €100 falan yeterli olabilir bence. Hani, çok güzel bir hediye olacaksa belki, unutulmaz bir hediye olursa belki biraz daha €150 falan da çıkılabilir ama bence €100 bir hediye almak için yeterli bir şey diye düşünüyorum miktar diye düşünüyorum.
Tamam. Hı hı. Yani, aslında gayet, eee, yani, bir sürü seçeneği, hani, deneyebileceğin bir bütçe. O anlamda hiçbir sorun yok. Benim aklıma birkaç şey geldi. Bunları sana söyleyeyim, eğer aklına yatarsa belki bunun üzerinden ilerleriz. Şimdi, eee, öncelikle bir deneyim üzerinden olabilir. Yani, bu tün çünkü müzikle ilgileniyor, dedin; grubu var, dedin. Belki bir konser hediyesi olabilir mesela. Özellikle gitmek istediği bir grup vardır yakın zamanda ya da, hani, bulunduğunuz yere gelen bir grup vardır. Böyle ünlü bir, hani, rock grubu mesela. Eee, bunları bir bakıp belki, hani, yakın zamanda bir konser varsa o konsere mesela bilet alabilirsin. Eğer içinde bulunmak istiyorsan kendine de alırsın ama, hani, o her türlü tek gitmekten de memnun olacaksa belki bir konser bileti olabilir. Ya da çok sevdiği yine bir sanatçı vardır, belki onun, böyle, hani, ne bileyim, eski bir plağı olur, onda olmayan bir plağı tabii ki. Hani, buna dikkat etmen gerekir aynı şeyi almamak adına. Belki, hani, böyle, bir, eee, plak olabilir ya da artık, böyle, artık daha, emm, hani, analog şeyler de moda olmaya başladı. O yüzden belki, hani, onun bir kasedi falan bile olabilir, belki yanına küçük bir kaset çalar alabilirsin, hani. Böyle şeyler aslında biraz daha böyle, eee, nasıl desem, hani, a anı kalır gerçekten ve, hani, sonrasında onu da aslında yine kullanabilir. Böyle bir şey olabilir mesela müzik adına ya da, eee, yemek vs. üzerine başka şeylere de odaklanabiliriz tabii, sana kalmış. Ne düşünüyorsun?
Güzel. Tamam. Hımm. Evet. Çok güzel. Doğru. Ha ha. Eee, konser bileti fikri gerçekten hoşuma gitti. Bence bu harika bir fikir. Eee, onun sevdiği şeyleri biraz biliyorum. Tam da anlamıyorum çünkü çok gürültülü geliyor yani kendi çaldığında bile ben artık yani, ne kadar gürültülü. Hatta bir şey, şaka vardır ya, eee: "Metal grupları çok bağırıyorlar. Haklıyken haksız konuma düşüyorlar." diye. <chuckles> Onlara diyorum: "Ya, haklıyken haksız konuma düşüyorsunuz abi, neden bu kadar bağırıyorsunuz?" diye, işte, "Sen anlamazsın." Ya da destek olmak için gidiyorum. Çok bağırıyor, çok bağırıyor. Artık bir yerde şey dedi, eee, vokal, dedi: "Artık daha da sert, daha da, eee, gürültülü şarkılara geçeceğiz." dedi. Ben dedim: "Şimdiye kadar olanlar gürültüsüz müydü?" Orada gittim falan. O yüzden onunla birlikte gitmek Metek m şey, Metellica ş falan şey çalıyor onlar da. Belki daha rock olursa, daha yumuşak bir rock olursa belki gidebilirim ama konser bileti gerçekten, eee, mantıklı geldi bana, eee, bununla ilgili. Eee, belki uçak bileti acaba böyle bir, işte, Doğu Avrupa ülkelerine çok seviyor dedim ya oraları. Hırvatistan olsun, Slo Slovakya olsun ya da Ukrayna'da savaş var, şimdi gidilmez falan. Belki öyle uygun olduğumuz bir tarihte şey yapabilirim, eee, belki birlikte gezi çünkü seviyoruz yurt dışı gezilerini onunla. Ama yemek konusunda neler olabilir? Ya, "Oraya da odaklanalım mı?" dedin ya. Ben aslında orada da, ımm, yemek konusunda nasıl bir, eee, doğum günü hediyesi düşünebilirim? Eee, konser cepte çok güzel, onu çok sevdim ama yemek konusunda aslında fikrini merak ettim.
Hı hı. Hımm. A! <chuckles> Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Süper. Hı hı. Süper. Hı hı. Tamam. Yani, şöyle, yemek yemeyi seven biri mi, yemek yapmayı seven biri mi, ona göre de değişebilir. Yani, çünkü öyle bir durumda bazen gerçekten, hani, yemek yapmayı seviyorsa mesela herhangi bir, bir mutfak aleti, hani, atıyorum, bu şey olabilir, yani, nasıl desem, böyle, çok özel bir bıçak olabilir, mesela, hani, böyle, daha, işte, e bazılarını çünkü, böyle, isim vs. bile, hani, şeyi yazdırabiliyorsun, ilk harflerini falan. Yani, böyle şeyler olabiliyor. Biraz, hani, yemek yapmayı seven biriyse bu tarz bir şey de olabilir. Eee, ama yemek yemeyi seven biriyse, yani, belki de sırf o günü kutlamak adına, böyle, biraz daha farklı bir restorana bile aslında rezervasyon yaptırabilirsin. Hani, eğer bütçeni çok zorlamayacaksa hem o olur hem de mesela belki bir, işte, konser durumu olabilir ya da, eee, konseri olmadı diyelim. Belki çok sevdiği bir mağaza vs. varsa gerçekten, hani, alışveriş yapmayı sevdiği bir yer, oradan bir hediye kartı alıp yanına, böyle, bir yemekle ayarlayabilirsin gibi. Ya, aslında seçenekler sonsuz. Bence sevdiği şeylere odaklan. O zaman mutlaka zaten, eee, hani, hoşuna gidecek bir şey bulursun. Hobilerine odaklandığın sürece sevmemesi imkânsız bence.
Ha ha. O! Havalı. Ha ha. Hımm, güzel. Tamam ya, çok güzel fikir. Bence de hobilerine odaklanmak lazım. Konser bileti iyiydi. Eee, aynı şekilde bir maç bileti de olabilir. Belki güzel bir maç, futbol maçı statta denk getirebilirsek ama hediye kartı artı yemek de çok iyi fikir. Eee, bir yerde yemek artı, eee, hediye k eee, kartı. Çok güzel ya, bir sürü opsiyonum oldu. Ben kendim düşünürken hiçbir şey bul gelmiyordu aklıma. Şimdi seninle bir fikir birliği yaptık ve senin çok güzel tavsiyelerin oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Beni büyük bir yak yükten kurtardın.
Tamam. Evet. Hı hı. <chuckles> Süper. Çok sevindim. Rica ederim, ne demek. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.